لأ، هو يعني الحمد لله. يعني أنا آآ ع قدرْت أقيّم الث الثقافة أو الخلفية اللي إحنا اتربّينا عليها وطلعنا، هي الحمد لله هي ثقافة فعلًا، فعلًا وَسَطيّة، أنا باتكلّم ث ثقافيًا. يعني إحنا عندنا فعلًا ح عادات كتير جدًا هي مُجتمعة مع العالم كُلّه، يمكن العادات اللي عندهم هي اللي تبقى يعني لو في ط ثقافة تالتة أو من طرف تالت، هيبقى بالنسبة له العادة آآ بتاعة الثقافة التانية دي غريبة، لكن ثقافتنا إحنا مت الحمد لله مقبولة قُدّام ال قُدّام الناس كُلّها.
آه. دي حاجة جميلة. شايف إن هي مش ما فيهاش حاجات غريبة أوي يعني زي اللي كان بيلِف ده بالليل أو
لأ أ إط إطلاقًا، إطلاقًا. أشخاص عاديين. يمكن ال الحتّة اللي عندنا شوية، هي حتّة العاطفية. يعني إن إحنا آآ بيتضحك علينا بسهولة آآ مش عارف إيه، لأ في حتّة عاطفية.
آه. إمم. إحنا شعب بيتح مشاعره بتتحكِّم فيه قصدك يمكن بشكل كبير في الشغل، في حاجات كتير بيحكّم م مشاعره.
فعلًا. فعلًا. و ودي مِميّزة م في العالم كُلّه. يعني ال العالم كُلّه مُتّجه ناحية ال المصلحة والمادة ومش عارف إيه، لأ إحنا لسّه عندنا حتّة إيه، يعني عاطفة، حتّة ضمير.
إمم. شايفها ميزة بقى والّا عيب، ميزة والّا عيب نقطة المشاعر؟
لأ، أنا شايفها أنا شايفها ميزة ميزة وم وناتج عنّها حاجات كتير آآ فينا. يعني العاطفة ديّة وال والزعل اللي بيبان علينا والضحك الover اللي بيبان علينا وشعب دمِّنا خفيف جدًا، ما هو كل الكلام ده كُلّه ما هي ثقافة واحدة. فيعني يعني كل ده أدِّت
آه، كويس. إمم. بيدّي جَو مختلف للقعدة، آه.
فعلًا، فعلًا. هو مش جَو مش جَو اب يعني بتاع أراجوز، بس في نفس الوقت لأ، أنت أ بتبقى روح القعدة. أنت فعلًا بت يعني أ
لأ، لأ آآ أو الوَسَطيّة زي ما أنت قُلت. زي ما أنت قُلت كلمة جميلة، كلمة الوَسَطيّة دي. أ أنت فعلًا الكلمة دي بتعبّر
الوَسَط الثقافي، يعني الموضوع بسيط جدًا.
فعلًا بالضبط. وبرضه إن يعني الحاجة لمّا تبقى جَد خالص، أنت قُلت إن هم بي المصلحة بتحكُم، فبيبقى الموضوع خالي من المشاعر بيبقى زي كده تحسّوا ما فيش ما آه. خَبْط لَزْق كده.
آه. بس ب ب بيسيب ت يعني أمّا بيخلّي الموضوع فيه جُمود وفيه ي أهي يعني ر تستنّى تستنّى الواحد مثلًا يودّي وِشّه الناحية التانية آآ تبقى يا هو مِقلَّق وهو ماشي، أنت ممكن تكون ضحكت عليه في حاجة أو كل الكلام ده لأ طبعًا، هي الحياة مش محتاجة ال الكلام ده، الموضوع أبسط من كده بكتير.
أ جُمود. بالضبط. أها، أيوه.

بالضبط. طب هل أنت بقى يعني لو كان حصل معاك موقف مثلًا واتعرفت على حد فعلًا بالطريقة دي حد بقى لقيت إن مُستعصي عنك كليًا، مش شرط الاختلاف ده يكون حاجة وحشة هو بس الفكرة إن هو في عادات وتقاليد مختلفة أو أفكار مختلفة. فكنت بتتعامل مع ده إزاي؟ هل كنت بتتفاجئ والّا كنت بت بت بتتعرّف أكتر بقى على ثقافته عن طريق إن أنت تتعرّف عليه؟ احكي لي بعد الموضوع كان بيمشي إزاي؟
بُصّ أنا كنت كده كده يعني كنت م يعني أنا سافرت كذا مكان فقع قعدت هناك في يعني قعدت في دولة من الدول دِيَّة اتعرضت فيها لثقافات فعلًا مختلفة، جنسيات كتير ومش عارف إيه وكده، كُل واحد بقى جاي بالثقافة بتاعته، آآ ثقافة بقى ثقافته
آه. آه، آه. أنت احتكيت ب احتكيت بناس كتير بقى، ثقافات مختلفة، فبقى عندك فكرة.
جدًا، جدًا.
إمم، كويس.
آه، فهي يعني هو بحُكم بس هي بيبقى في يعني أنت حتى لو مش م يعني مش هتتعرَّف على الشخص ده بس أنت عارف جنسيته أو جا عارف يعني جاي من من من ثقافة إيه
فواخد فكرة يعني عن هو جاي من فين، وفكرة سطحية مثلًا.
حت آه بتبقى أج واخد فكرة يعني لأ أنا كنت باخش على Google مثلًا أقول الثقافة بتاعة ال الجنسية دِيَّة تبقى عاملة إزاي. يعني آه، في بعض الحاجات كده آه، في حاجات كده كنت مثلًا باشوفها مثلًا غريبة يعني مثلًا أنا أبقى آآ موجود في في في في البيت في سكن كده <tsk> وألاقي حد الساعة اتنين بالليل بيلِف حوالين الف السكن، ومش فاهم الموضوع، عمّال بيلِف بيلِف لَف غريب كده وأول ما أطلع أ أوب قُلت أشوفه، ألاقيه لابس مثلًا اللي هو الباشكير طويل جدًا <tsk> وعمّال بيلِف حوالين البيت هو آه، هو شكله هو شكله أصلًا أنا م م مش عارف إيه ده بس أنا عارف جنسيته، فعلًا دخلت عملت search على Google طلعت حاجة في الديانة الهندية، فهي د ده شيء طبيعي <laughs> آه،
ياه! للدرجة دي؟ آه. آه. غريبة دي! إيه ده؟ آه. <laughs> ده مش فاهم. إمم. يا راجل؟ ده إيه ده؟ ده أنت أي حد هيشوفه يقول ده حرامي ده والّا والّا راجل راجل مُريب تصرُّف مُريب أصلًا.
لأ، ما هو ما هو التصرّف مُريب جدًا ويفضل بقى يلِف مثلًا وهو ما بيتعبش يحد الساعة يعني بيبتدي مثلًا من الساعة 01:00 يخلّص الساعة 04:00، 05:00، يلِف حوالين البيت هو هو، يعني هو أكنه بيلِف حوالين يعني حاجة حَجر غريب. فهي طبعًا دي دي أنا مش فاهمها، هو طلع طقس ديني هندي وب وخلاص اتعوّدت على كده وطبعًا هُم يعني الحكومة بتبقى عارفة إن الناس ج جاية من ثقافات مختلفة والكلام ده كلّه فخلاص يعني.
غريبة دي. آه شُغل. آه ده كويس بيبقوا عاملين حسابهم يعني، بيبقوا عاملين حساب التصرفات بتاعتهم دي.
آه طبعًا عارفين طبعًا إن هو آه ب هو لأ هو ساكن في نفس البيت كده كده، يعني ساكن في نفس العمارة بس هي ده طقس ديني عنده <chuckles> فهو إيه يعني خلاص يا عم آآ خلاص لِف، يعني مش عارف أقول لك إيه <laughs> يعني أ في حاجات كده بقى من من ال من الأنواع دِيَّة. قابلت ناس مثلًا
آه. <laughs> هتعمل له إيه يعني؟ بالضبط. آه. إمم. ده موقف موقف غريب فعلًا.
آه، قابلت ناس
طب أنت لو يعني لو موقف بقى حصل معاك أنت كانت حاجة مَسِّتك، حد وهو بيتعامل معاك لقيته ب عمل حاجة غريبة كده أنت مش متعوِّد عليها، فهل بقى أنت بتكلمه والّا بتتصرَّف معاه والّا بتقول له إيه؟
آه. بالضبط.

آه طبعًا إحنا برضو ما إحنا برضو عندنا آآ، إحنا عندنا شخصيًا آآ، يعني في بلدنا في عادات في برّه ما الناس ممكن ما تتقبلهاش، إحنا عندنا بعض الأكلات الن الناس برّه ما بت فهي كلّها خلفات آآ، خلفيات ثقافية، فيعني أنا كنت فعلًا باضطّلع والموضوع كان باسطني وكان نازل معايا بضحك طبعًا في الأول، بعد كده الموضوع قَلَب routine بقى، بتتعامل مع آه بتتعامل مع ده وبتتعامل مع ده آه وفي بقى لغة أصلًا مشتركة.
بالضبط. آه. آه، بعد كده بتتعود، بتاخد بقى بتتعود بعد كده. طب أنت ب آه.
يعني هي في لغة كده، هي الإنجليزي، بس هي في نفس الوقت هي مش إنجليزي، <laughs> يعني هي، آه بيتكلّموا كل واحد بلسان مختلف، يعني شويّة في الإنجليزي، فأنت ع
واللي هي بقى؟ <laughs> لهجات بقى مختلفة، لكنات مختلفة. آه آه، ال الهندي غير ال الإنجليزي اللي هو الإنجليزي والباكستا دول كلّهم آآ، كل واحد إنجليزي مختلف، كنت بتتأقلم بقى معاهم؟
بالضبط، فهي آه طبعًا ما هي بقى بتطلّع في الآخر لغة جديدة خالص، فهي يعني إيه، فهي دي اللغة ال بتاعة الشارع يعني، فتلاقيهم إيه ب بتلاقي نَفسك فاهم والحمد لله بترد يعني، الموضوع بيبقى كويّس مش وحش، أما بتتعود عليها ب
امم. <laughs> بلغة الإشارات كمان، يعني أنتم ممكن ت تتكلموا بلغة الإشارات. <chuckles>
لأ، دي نادرًا لمّا كانت بتحصل برضو يعني، أنا كنت برضو ن في دولة عربية بس في نَفس الوقت هي جنسياتها هي اللي كتير، فأنا امّا أتكلم عربي هو المسؤول يتصرّف، أنت فا أنا في دولة عربية كده كده ف
آه أه. بالضبط، وخلّي بالك أنت يعني أنت حت ح أنت بتتكلم بهزار دلوقتي، بس أنت لفتّ آمم، نظري لنقطة مهمة جدًا، وهي نقطة التواصل، إن أنت التواصل مع الناس اللي من ثقافات مختلفة أو من خلفية مختلفة، بيبقى برضو مش زي ما بتتواصل مع حد من بلدك، فزَي ما قُلت أنت كده كان الموضوع بيبقى فيه صعوبة شوية و بس أنت يعني عرفت تت تتعامل فيها، عرفت تتحكم فيها.
آه طبعًا. طبعًا، لأ طبيعي بيبقى في صعوبة في الأول برضو أنت مش عارف آآ، ال ال الناس دي برضو بتتعامل إزاي، الجنسية دي بتتعامل إزاي؟ مش ع لأ قعدت بتاع حوالي شهر مثلًا شهر ونُص، لأ بيخلّي ال الموضوع آآ بالنسبة لك صعوبات ك بيبتدي خلاص تتعود بقى عادي مش عارف إيه، خصوصًا مثلًا أنا لقيت صعوبة
آه. كمان بتعرف بقى ال ال الكلمات المُتع اللي هُم بيقولوها بيستخدموها كتير، والألفاظ اللي هُم الدارجة وال تتعود، آه.
يوه كتير بقى، آه يا يا يا مدير ويا م مش عارف إيه ونفرات وسيدا مدير، والحاجات اللي هُم بيقولوها ديّة، خلاص الواحد اتعود ع
آه، أنت شكلك كنت بتتعامل معاهم في الشغل مش كده؟ س